जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि देखिए, जो ग्रुप्स हैं अगर मान लीजिए किसी का या मेरा मान लीजिए जहाँ मैं काम करता हूँ अगर मेरी कंपनी का ग्रुप है तो देखिए वो तो मेरे लिए आवश्यक है। उस पर तो जो हर मैसेज़ आएगा वो तो मेरे काम का ही आएगा, मेरे काम से संबंधित आएगा तो वो तो मेरे लिए आवश्यक है, उसे तो मैं हटा नहीं सकता। लेकिन देखिए जो वैसे ग्रुप हैं, जो पब्लिक ग्रुप हैं, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, तो उसमें कहीं न कहीं जैसे मनोरंजन की बातें वीडियो या फिर शेर-शायरी ऐसी चीज़ें ही आती हैं, तो उनके लिए देखिए हमें क्या करना होगा उसमें समय देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि समय नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि हमें समाज से भी जुड़े रहना है, उतना ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं देखिए जो ऐसे ग्रुप्स है ना उन्हें हम आर्चीव कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो आर्चीव करने से देखिए क्या होगा जो ऐसे ग्रुप है ना जिन जो हमारे लिए काम के नहीं मतलब जो हमें प्रोडक्टिविटी से संबंधित नहीं है तो उन्हें आर्चीव करने से क्या होगा अगर उस ग्रुप पे कोई भी मैसेज़ आएगा, कोई भी वीडियो आएगी, कुछ भी आएगा तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको नहीं मिलने का। वो मैसेज़ आ जाएगा आपके ग्रुप पर लेकिन उसका नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। तो जब नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो फिर हमारे अंदर एक जो जिज्ञासा है वो कहीं न कहीं आएगी ही नहीं। तो फिर जब हमें फ्री टाइम होगा फिर हम उसे देखेंगे। तो उससे देखिए कहीं न कहीं मतलब बैलेंस बनाने में और नियंत्रण रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं अगर देखिए उसपे अगर वो डायरेक्टली मैसेज़ आएगा तो देखिए दोस्तों, यारों से सबको और मतलब घर परिवार से जुड़ा रहना सबको अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। तो फिर एकदम नोटिफ़िकेशन आते ही हम ग्रुप खोल के देखेंगे कि भेजा क्या है इसने? तो कहीं न कहीं देखिए मान लीजिए ऐसा काम अगर हम कोई पढ़ते वक़्त अब मान लीजिए नोटिफ़िकेशन आने लगे या फिर मान लीजिए ऑफ़िस में आने लगे तो कहीं न कहीं देखिए समस्या काफ़ी बढ़ जाएगी ऐसे में तो, अगर हम बार-बार ग्रुप खोल के चेक करेंगे। जी।
अ, हाँ, बिल्कुल। अ, हाँ। बिल्कुल। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। हुँ, हुँ। हुँ। ये अच्छा हुँ। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल सही है, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा कहा। आपने जो टिप्स बताए, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अ, हमें ये सब अ, हमें <smacks lips> इस्तेमाल करनी चाहिए। चलिए आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली। अ, धन्यवाद।